料理はもう全然ほんとに現地のやつを作ってて。例えばベトナムのハノイだったら、えっと、ブンチャーっていうブンチャージョーかな、忘れちゃった、あの、つけ麺みたいなものを作りましたし。うん。
うん。 うんうん。 はい。 あ。 ほうほうほうほう。うん。
例えばタイだったら、トムヤムクンとか、なんかそういう向こうのうん、やつ作りましたし。あと、トムヤムクンもクリーミータイプと透明タイプの2つがある。どっち作るみたいなこと聞かれた時も、何、それ、みたいな。え、そんな選べんの？みたいな。うん。そういう驚きも連続にありますね。
トムヤムクン、うん。 うんうん。 あ。なんえ、そんな違いがあるんですね。うん。 ほう。 あの、そのベトナムの、その、あの、つけ麺の麺はあの、麺はすでにもうできてるんですか？
うん。 あ、そうですね。麺もそんなパーンって、こう、打つとかでなくて、それは多分出来合いのものを用意するんですけど。そこに、あの、入れる具とかスープは、あの、作り方があって、一緒に先生と作ってくれて、めちゃくちゃ業務用の火力高い、あの、コンロで、中華鍋振ってる写真があるんですけど、私、顔の上まで火行ってたんで、あんま、私の顔写ってないとかね、そういう写真も思い出なんですよね。<laughs> 熱かった、みたいな。うーん。
うん。はなくて、はい。うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん、はい。 うはは。うわ、すご。はい。はあはあ、つけ麺。あ、そう。ええ、すごい。そのスープのやっぱだしって、やっぱ、全国世界共通でやっぱ出汁ってあるんですか？
そうそう。 うん。うん。 ああ、日本みたいに、どうなんですかね。本だしとか鰹だしみたいな感じじゃなかった気がするな。なんか、でもチキンスープベースだった気がしますね、あれ。うん。でも美味しかったですよ。うん、でもやっぱ、あの、東南アジア共通しているのは。ハーブの文化すごい感じます。
うん。 うん。 うん。 あ。ああ、なるほど。ややっぱり、や、だしがあるんですね。うーん。